Ja, das könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist 'ne gute Idee.
Mhm. Ja. Und dann hätte ich noch eine Frage an dich: Wie ist es denn mit solchen Sachen wie, äh, Kaffee trinken? Machst du, hm, viel, davon? So Sachen, die einen auch wachhalten oder weniger?
Ja, leider schon
Mhm.
weil's halt, ja, schon wichtig ist, schnell in den Tag zu kommen, ansonsten dauert das manchmal so Ewigkeiten, ne? Also, wenn die Möglichkeit da ist mit der Zeit, kann man das auch mal gerne machen und dann irgendwie ja 1/2, 3/4 Stunde im Bett liegen, aber oft ist das ja, es grenzt manchmal schon an Zeitverschwendung und manchmal geht's auch nicht anders, ne? Da kann man nicht ewig rumliegen, aber ich versuche dann zumindest das Koffein nur auf 'ne recht kurze Zeitspanne nach dem Aufwachen zu beschränken, ne? Das ist nur genau, ne, auf keinen Fall. Das ist, das ist viel zu viel zu schlecht. Äh, man manche können das, die trinken ja sogar 'n Kaffee dann zum Einschlafen und das klappt, aber ich glaube, das ist auch selbst bei denen, wo's klappt, ist das nicht wirklich gesund oder zumindest nicht sonderlich klug.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und nicht den ganzen Tag über 20 Tassen? Okay. Ja. Mhm. Meine Güte. Mhm. Ja. Ja.
Und, ähm ja, ja vielleicht wäre es auch besser.
Ah, da würdest du sagen, ist jetzt nicht zu viel? Also, du trinkst wenig, nur 1 Kaffee zum Aufstehen, so ungefähr.
Ne. Äh, genau, ich versuche das halt wirklich in Grenzen zu halten. Äh, wäre natürlich aber auch besser, das langfristig mal, ja, vielleicht als so kleine Doppelaufgabe dann, ne immer mal 'n bisschen weniger Koffein, bisschen mehr von diesen angeleiteten Meditationen. Das wäre doch, glaube ich mal 'n 2 kleine Ziele, die ich dann verfolgen könnte. Und deswegen: Danke für die beiden Ideen. Dann würde ich sagen, ich probiere das jetzt demnächst einfach mal aus und schaue, wie es dann besser wird. Vielen Dank.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, herzlich gerne. Und wenn du da noch weitere Nachfragen hast oder mal erzählen willst, wie's damit gelaufen ist, dann melde dich doch gerne wieder. Bis dann.